Hm, ich glaube, jeder hat bestimmt schon mal die Erfahrung gemacht und so auch bestimmt du. Hast du so 'n verlorenes Rezept, was du gerne wieder hättest?
Ich würde sagen, ich habe nicht direkt so ein Rezept, was ich verloren hab und was ich gerne wieder hätte, aber ich liebe generell erst mal Kochen, deswegen, ähm, ich bin total interessiert daran, Sachen selber zu kreieren, aber auch selber nachzukochen. Und ich weiß noch einmal war ich, äh, auf so 'nem Projekt in das war so ein, ähm, vegan so 'ne vegan Community, äh, irgendwo im Süden von Frankreich. Und das war halt so 'n Eco-Village. Ich weiß nicht, ob du, äh, das Konzept von Eco-Villages kennst, aber im Prinzip ist das halt so eine kleine Community, die sich so zusammensetzt oder im Prinzip zusammengestellt wird. Und die leben zusammen, bauen deren Sachen selber an und, äh, der Wert liegt halt total in Community, also dass man Sachen zusammen tut, Sachen Entscheidungen und alles äh zusammen trifft. Und ich war da zu Besuch und, äh, die haben irgendwann mal so ein vegan Zucchini-Muffin gemacht. Also, äh, du kennst ja vielleicht Zucchinikuchen, also so, wenn man Gemüse im Prinzip, äh, als Kuchenform darstellt. Es gibt ja auch Karottenkuchen zum Beispiel. Und das macht halt so 'n Zucchinimuffin und der hat so unfassbar lecker geschmeckt. Also ich habe noch nie so was unfassbar Leckeres in meinem ganzen Leben probiert. Also einfach nur für deine Vorstellung, das war irgendwie so 'n Spekulatius, aber als Kuchenform mit Zucchini drin. Also das hat so mega weihnachtlich geschmeckt, aber irgendwie total- keine Ahnung- so von den Kombinationen von Geschmäckern extrem interessant und extrem ansprechend. Und seit dem Punkt, versuche ich es die ganze Zeit nachzukochen oder nachzubacken, aber ich habe es nie geschafft, es genauso nachzubacken, wie die's gemacht haben. Und ich weiß nicht genau, wie die das gemacht haben.
Mhm. Okay. Mhm. Mhm. Ja. Okay. Ah das ist das ist immer verflixt, ne? Wenn man dann so von probiert, probiert, probiert und einfach es irgendwie immer nicht genau wird. Ähm, hast du dir dann online einfach 'n Rezept rausgesucht und damit dann versucht oder hast du trotzdem auch mit denen damals so 'n bisschen darüber gesprochen, was sie gemacht haben und einfach Teile vergessen?
Also, ich habe halt, äh, die gefragt. Wir sind auch noch so 'n bisschen in Kontakt zueinander, aber das Ding ist, deren Kochstil ist halt einfach so nicht nach Rezept arbeiten, sondern immer nach Gefühl arbeiten. Also wussten die selber nicht mehr wirklich, was die in dieses Rezept reingetan haben. Es war einfach so spontan und hat einfach mega gut geschmeckt. Und ich habe versucht zum Beispiel auch online, das zu finden, aber so was kann man dann halt auch online gar nicht finden, weil so diese Geschmacksrichtung so extrem personalisiert war von denen. Also, ich konnte das eins zu eins nicht online finden, deswegen habe ich mir so versucht, ähm, Würzmischung von Spekulatius online rauszusuchen und die irgendwie zusammenzustellen und dann das nachzumachen, aber es hat halt einfach nie gleich geschmeckt. Also wirklich, es ist mega traurig. Ich wünschte, ich könnte es noch mal essen.
<chuckles> Mhm. <laughs> Vielleicht musst du so auf Spurensuche gehen und so richtig wie 'n Detektiv noch mal in die Küche von denen gucken: “Okay, was gibt's hier alles oder was hat's damals auch alles gegeben?” Und dann die unterschiedlichsten Reihenfolgen dann miteinander kombinieren und ausprobieren, so so 500 Experimente und <chuckles> irgendwann klickt's dann.
<chuckles> <chuckles> Ja, hoffentlich.
Ähm, was genau fehlt dir denn jetzt, ne? Also du du weißt noch ungefähr, wie's, äh, damals schmeckt hat und du weißt jetzt, wie das ist, was du selber backst. Ist das, äh, wirklich nur Geschmack und die Würzung, die unterschiedlich ist oder ist es auch Textur, ähm, Feuchtigkeit, äh, kannst du da 'n bisschen genauer werden?
Ich denke, es ist wirklich nur die also der Geschmack. Ich denke, die Textur war ziemlich ähnlich und Feuchtigkeit und alles andere war auch sehr, sehr ähnlich, aber diese Geschmacks also diese Würzung, die die benutzt haben, kann ich einfach nicht genau nachkreieren. Das ist irgendwie wie so 'n Curry, wo auch so extrem viele, ja, Würzsorten drin waren, also viele ähm, also ganz, ganz viele Sachen im Prinzip zusammengeklatscht wurden. Und ich kann dieses Verhältnis von den Mengen einfach nicht wirklich einstimmig kreieren, sodass es genauso schmeckt, wie es damals geschmeckt hat.
Ja, das ist immer super schwierig. Ich kenne das auch vom Kumpel von mir, der hat mir ähm, also der der ist, äh der kommt aus Tibet, hat lange in Indien gekocht und gearbeitet und hat so seine eigene, äh, Spice Mischung, die er jedes Jahr auch einmal so auf Vorrat quasi macht. Und dann und dann hat er immer so jedes Jahr sein sein eigenes Curry und das verschenkt er dann auch immer 'n bisschen. Und der hat mir auch mal sein Rezept gegeben, aber der war auch immer er macht's also, ne, so grob die Verhältnisse, aber dann auch immer so 'n bisschen Lust nach Laune. Und jedes Jahr schmeckt quasi auch 'n bisschen anders und es ist immer 'n bisschen anders abgewandelt. Und, äh, ich habe das auf jeden Fall probiert, aber auch nie so 1 zu 1 wieder zurückbekommen, weil das auch ich glaube, da sind die Geschmäcker ja dann meistens einfach zu layered, ne, dass da zu viele Sachen übereinanderkommen und dann halt diese Balance da genau rauszuschmecken super, super, schwierig ist.
Ja, total. Und ich denke, das ist halt auch so dieser Unterschied zwischen, äh, westlichen Ländern und anderen Ländern. Ich habe das Gefühl, so in westlichen Ländern versucht man oft, äh, wirklich genau nach Rezept zu arbeiten oder man benutzt eine bestimmte Angabe an Sachen, also irgendwie 5 g Salz und was weiß ich, 10 g Pfeffer oder so. Also, zumindest habe ich so das Gefühl von, ähm, den meisten westlichen Ländern, vor allem Deutschland, würde ich sagen. Aber wenn man dann so in östliche Länder geht oder in asi in den asiatischen Raum geht, vor allem so Central-Asia und Ostasien, dann ist das halt wirklich so, dass viele Menschen einfach nach Gefühl kochen, und das funktioniert einfach mega gut, weil ich weiß nicht, das ist einfach so krass, äh, eine Verankerung, <chuckles> in deren Kochstil, dass dass es einfach gut schmeckt.
Mhm. Mhm. Ja, das ist echt cool. Also, das ist auch irgendwie verrückt, das immer wieder zu sehen, ne? Glaubst du, das ist so 'ne kulturelle, äh, Geschichte, dass äh, dass wir uns einfach so sehr unterscheiden und deswegen auch so unterschiedlich kochen? Ich habe ja so 'n bisschen das Gefühl, dass dass die westlichen Leute immer so 'n bisschen, ah, wissenschaftlicher an Sachen rangehen, ne? Irgendwie alles immer versuchen, mit Regeln und Grundsätzen so auszulegen, dann auch in Rezepten, und dass Leute dann auch so 'n bisschen stringenter versuchen, sich an so 'n Rezept zu halten. Und mein Gefühl, äh- nicht, dass ich so viel in der Region unterwegs war- aber von dem, was ich so gelesen und erfahren habe mit 'n paar Leuten, mit denen ich gesprochen habe, ist, dass, ähm, so im asiatischen Raum generell vielleicht auch 'n bisschen mehr, hm, der Fokus auf Flow liegt und gar nicht so krass auf Regeln. Also, ne, es gibt schon Grundregeln und so, aber dass dass Leute wirklich mehr im Moment sind, auch mehr im Jetzt so und einfach mal machen und leben und so da im Fluss mit sich sind. Würdest du sagen, dass das, äh, auch deine Beobachtung ist, oder hast du da ganz andere Erfahrungen gemacht? Und, we wie könntest du das auf das z Thema dann noch mal so zurückmünzen?
Also, ich denke schon, dass, äh, einige Länder im östlichen Bereich oder einfach, die nicht, äh, jetzt weiß sind, ähm, das auf jeden Fall schon mit sich tragen. Aber ich musste jetzt zum Beispiel auch an Japan denken. Und ich denke zum Beispiel, dass Japan in diesen Beispielen so eins der Outliers ist, weil Japan hat genau dieses Westliche im Prinzip auch, dass man sich halt megakrass an Regeln hält, dass man auch, äh, in Rezepten extrem detailliert und, äh, proportioniert arbeitet, also dass man alles abwiegt und eine bestimmte Art und Reihenfolge Struktur hat und diesen dann halt auch immer folgt. Also ich glaube, pauschal kann man das gar nicht sagen, aber irgendwie so vom Gefühl her, von den ganzen Ländern, in denen ich war, die jetzt nicht, äh, ja, westlich sind oder weiß sind, ähm, äh, habe ich schon irgendwie das Gefühl, ja.
Mhm. Ja. Dass die Tendenz so in die Richtung geht dann?
Ja, ja.
Ja, ich muss auch sagen, dass Japaner tatsächlich so 'n bisschen Outlier sind. Ich glaube, das ist hat aber auch so 'n kulturellen oder historischen Kontext. Ähm, ich bin nicht super drin in der Materie, aber ich hab so 'n bisschen gelesen, dass die Japaner, hm, militärisch auch sehr strukturiert waren und durchorganisiert waren und dass sie da viele, ähm, westliche Vorbilder genommen haben, wie sie Leute trainiert haben und wie sie auch so Kriegsführungen damals gehandhabt haben. Und dass da so so 'n bisschen westliches Denken in, also auch vor allen Dingen Taktik, Strategie, ähm, Disziplin, ähm, ne, so so Einfluss gefunden hat in diese Kultur. Und ich kann mir ja gut vorstellen, dass vielleicht daher dann auch diese dieses exakte Arbeiten dann vielleicht da 'n bisschen durchschlägt. Ähm, kann natürlich auch ganz sch unterschiedliche ge Einflüsse haben. Das ist nur so 'ne kleine Theorie, die ich da habe. Hm, aber da
Ja, total.
haben wir ja schon beide auch so 'n bisschen das Gefühl, dass es auch kulturell verankert ist, ne? Also alle, äh, die so 'n bisschen mehr ausm Bauch raus kochen, sind auch 'n bisschen mehr im Fluss so, und <chuckles> die Europäer halten sich mehr so an dieses Rezept. Und, ähm, hast du das Gefühl, dass wenn man nach Rezept kocht, äh, vielleicht machst du das ja auch ab und zu mal, ähm, dass Sachen auch immer gleich schmecken, wenn du dich auch immer gleich ans Rezept hältst? Oder hast du vielleicht auch das Gefühl, dass manchmal einfach schon die Grundzutaten so unterschiedlich sind, dass man da 'n bisschen dann eingreifen muss?
Also, ich denke auf jeden Fall, dass man nicht, äh also, wenn man nach Rezept auch genau nach Rezept kocht, dass das Essen trotzdem nicht genau gleich schmeckt, wie es im Prinzip also wie man's eigentlich denken würde, weil man den ganzen Regeln befolgt. Es gibt nämlich total viele Faktoren, die das Essen oder generell die Geschmacksrichtung beeinflussen können. Nicht nur die Sachen, die du benutzt, also von den Zutaten her, würde ich mal sagen, sondern auch die, äh, die Pfanne zum Beispiel, die du benutzt. Also ob du jetzt einen Cast-Iron benutzt oder ob du, äh, ein eine, ja, eine beschichtete Pfanne zum Beispiel benutzt, ob du im Ofen kochst, ob du auf Feuer kochst. Also diese ganzen, ja, Faktoren spielen auf jeden Fall eine sehr, sehr große Rolle im im Rahmen von Geschmack. Zum Beispiel gibt es auch, äh, dieses Wok hei, ähm, was im ostasiatischen Raum eine sehr große Rolle spielt. Ich weiß nicht, ob du davon mal gehört hast, das ist im Prinzip so, ähm, Aroma, also so 'n feuriger Aroma, was entsteht, wenn man mit einem Wok kocht, also mit diesen riesigen, äh, ja, Pfannen, würde ich mal sagen, kocht. Und, ähm, man kocht dann halt auch immer auf offenem Feuer und dadurch durch dieses Schwingen von dem ganzen Essen, was in der Pfanne ist, entsteht ein Aroma und das nennt man Wok hei und das ist nicht wirklich eine Geschmacksrichtung. Also, das könnte man jetzt nicht durch Zutaten kreieren, sondern das ist halt dann einfach nur der Fakt, dass du in einem Wok auf Feuer kochst und das beeinflusst einfach schon den Geschmack so stark und ist gar nicht vergleichbar zu, wenn man das Gleiche zum Beispiel in einer beschichteten Pfanne auf einem normalen Herd kochen würde.
Ja. Hm. Ja. Ja, ja, kann ich mir gut vorstellen. Das hat ja dann viel auch, glaube ich, mit, äh, Temperatur und Gargeschwindigkeit und so zu tun, ne? Dass, äh, das dann so heiß ist in dem Wok, ne? Und Sachen sehr schnell von außen irgendwie gar ziehen, aber dann in der in der Mitte vielleicht auch Gemüse dann noch knackig bleibt und trotzdem so 'n, ne, leicht crispy flavour kriegt und, <laughs> ähm, es ist schon verrückt, was man da für unterschiedliche Techniken auch anwenden kann, die total losgelöst sind von Aromen oder Gewürzen. Hm wie versuchst du denn oder hast du Sachen, die du bei dir zu Hause dann auch klar unterschiedlich kochst? S dass du das Gericht dann eher in dieser Pfanne und das Gericht eher mit dem speziellen Topf oder so?
Auf jeden Fall. Ähm, für mich ist auch so Temperatur eine megawichtige also nimmt eine megawichtige Rolle beim Kochen ein. Zum Beispiel brauchen einfach bestimmte Gerichte für mich etwas, ja, dieses Aromatische teilweise auch wie in einem Wok, und ich versuche das auf einem Herd, äh, zu kreieren, also diese gleiche Umgebung mit Feuer zu simulieren, indem ich halt eine Pfanne nehme, die extremst heiß werden kann, also zum Beispiel so beschichtete Pfannen. Dazu könntest du also in den beschichteten Pfannen könntest du jetzt nicht unbedingt, ähm, aromatisch kochen, aber wenn du dann eine Stahlpfanne nimmst oder ein, äh, Skillet nimmst, dann kannst du halt daran schon dieses Krosse kreieren oder dieses, ähm, ja, etwas teilweise angebrannte, also jetzt nicht so ungesund angebrannt, aber einfach nur für das Aroma, dieses so 'n bisschen angekokelte. Das hört sich jetzt witzig an, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, ähm
Mhm. Ja. Mhm. <laughs> Ja, so das herum. Es muss nicht unbedingt schwarz sein, so gut gebräunt ist vielleicht dann auch schon ausreichend.
Ja, genau, genau. Und wenn man das halt dann, ähm, zum Beispiel für bestimmte Gerichte einbaut, dann hat das halt so einen Einfluss, also einen riesigen Einfluss in dem Geschmackswert generell.
Ja, sehr schön gesagt. Und, ähm, wenn wir jetzt mal wieder zurück den Bogen zu deinem Zucchinikuchen schlagen, ähm, bist du dann trotzdem zufrieden mit dem, was du kreierst oder versuchst du das jetzt irgendwie einfach weil so 1 zu 1 nachkochen geht ja nicht, ne? Das hast du probiert und ist irgendwie schwierig. Versuchst du das jetzt einfach vielleicht selber neu zu interpretieren, sodass du sagst: „Okay, ich habe hier so 'ne Basis, und es schmeckt mir trotzdem, und ich versuche einfach nach und nach meine Version zu finden, so mein Bauchgefühl dafür zu verwenden“? Oder ist es 'ne Sache, die du jetzt sein gelassen hast?
Ne, also ich bin auf jeden Fall dann auch in der Küche so, dass ich alles dann noch mal neu probiere, neu ausbaue, Sachen hinzufüge und dann beim nächsten Mal schaue, ob diese kleinen Veränderungen dann geschmacklich auch was verändern. Ähm, also ich habe auf jeden Fall es nicht aufgegeben, dieses Rezept komplett 1 zu 1 nachzustellen. Ich bin immer noch nicht wirklich da, aber ich denke so, desto öfter ich es versuche, desto näher komme ich auch.
Mhm. Sehr gut. <giggles> Sehr gut, sehr gut. Ähm, klingt auf jeden Fall sehr lecker. Ich habe auch mal so 'n Freunde haben das gemacht, die haben auch, äh, so Brownies gebacken, und das waren die besten Brownies, die ich bislang gegessen habe. Da war die haben dann auch, ähm, nicht Zucchini aber die haben Aubergine genommen als Mehlersatz und dann ganz, ganz wenig Mehl gehabt, viel Aubergine rein, viel Kakao und Schokolade. Und das war das fluffigste und weicheste und schokoladigste Ding, was ich jemals gegessen habe. Also, auch so nie wieder irgendwo anders gehabt. Ich habe es auch selber noch mal probiert, und es hat aber auch nicht so richtig geklappt und irgendwie ach ja, keine Ahnung. Das da die muss ich auf jeden Fall auch noch mal fragen nach dem genauen Rezept, bevor es irgendwann auch verloren geht.
Boah, krass, aber auch mit Aubergine, das habe ich noch nie gehört, aber das hört sich mega interessant an. Ich glaube, ich muss das auch mal ausprobieren.
Ja, ist auf jeden Fall ne, das ist ja auch, wenn du die, äh, lange kochst oder brätst, ne, oder bäckst auch im Ofen, ne, das die wird ja so superweich und, äh, schmierig und hat so 'ne sehr gute Feuchtigkeit, äh, und so dicke Konsistenz auch irgendwie. Und, ähm, ja, das das kommt ganz gut in in Gebäck. Ähm, dann sage ich mal danke für das schöne Rezept, von dem du erzählt hast und dem schönen Exkurs, den wir drum herum gemacht haben und bis bald.
Ja, danke für das schöne Gespräch und deinen Input. Bis bald.
Ebenso, tschau.